Ya çocukken, sanki biraz böyle hayvan sevdiğim için, bir hayvan belgeseli severdim herhâlde, yani. Hani bir şekilde göreyim diye. Aslan olsun, kaplan olsun, balıklar olsun, Afrika olsun vs. hani çünkü görmediğim bir hayat. Herhâlde biraz böyle, hani, neler oluyor diye merak ediyordum, eee, ama dediğim gibi, hani, dönemlerden geçti benim için de. Ben de daha çok, mesela, sinemaya ilgiliyim. Yani sinema derken, eee, belgesel değil de herhangi bir drama hikâyesi vs. eee, ama belgesellerde de o tatta yapıldığının farkına varınca, eee, dediğim gibi hem anlatım olabiliyor hem çekim olabiliyor. Eee, bir tane, mesela, şey vardı belgesel tadında, eee, 2 tane, eee, bir çift bilim adamının, eee, volkanlara olan yolculuğunu anlatan, ımm, aaa
Hı hı, evet. Anlıyorum. Evet, gayet. Vay, evet. Onu izledim birkaç ay önce. Mükemmel bir mükemmel bir belgesel. Yani film denebilir aslında. Evet.
inanılmaz bir çalışma. Kesinlikle! Belki film miydi? Emin olamadım. Belgesel miydi? Ama belgesel tadındaydı yani.
Evet. Yo, belgesel ama benim için bir film gibiydi, yani. Gerçekten çok inanılmaz bir aşk hikâyesi bu arada ve, eee, ölüm son kısmı çok, ı şeydi, yani beni çok etkilemişti gerçekten.
A aynen öyle. Son kısmı biraz, ııı, gerçekten inanılmaz dramatik yani. Ama ya yüzlerce, eee, şey geziyorlar. Eee, yanardağ geziyorlar. Binlerce fotoğraf çekiliyorlar. Bir sürü doküman. Hatta şey diyorlar başında, işte, hani "Ölürsek beraber burada öleceğiz." diye romantik kısmı var. Yani gerçekten çok çarpıcı bir hikâye. Şimdi bu bu fi yani film gibi ya, ası aslı belgesel de bir film yani ama hani bizim bakış açımızı değiştiren belgeseller bence. Eee, bunları görünce insanın ilgisi ister istemez artıyor yani.
Evet. Aynen, aynen. İnanılmaz. Hı hı.